Ich würde tatsächlich sagen, dass es sowohl als auch war. Also, sie hat mir halt viel Neues gezeigt, ich habe ihr viel Neues gezeigt. Und ja, man man man konnte sich dann halt super anpassen. Man konnte auch ab und zu einfach mal sagen: „Okay, diesen Tag kochst du, nächsten Tag kochst du. Wenn wenn wenn du das nicht kennst, probierst du es halt. Wenn du es nicht magst, äh, dann schauen wir, was wir sonst noch nebenbei machen können.“ Und ja, so so lief das dann im Prinzip ab. Ja. <chuckles>
Mhm. Mhm. Ja, gut. Mhm. Okay. Voll offen. Also, es klingt erst mal echt offen, also jetzt nicht so: „Okay, das müssen wir vorher alles absprechen.“, sondern echt: „Wir probieren das mal.“ Und kannst du dich da vielleicht auch an so 'n Moment erinnern, wo du dann was Neues hattest und dir so dachtest: „Mensch, das ist eigentlich richtig toll“? Oder aber umgekehrt, wo du dachtest so: „Oh! <chuckles> Ob wir das noch mal essen?“
Mhm. Ja, tatsächlich schon. Es es es klingt jetzt wahrscheinlich so richtig komisch, weil das war tatsächlich eine Sache, die sie einfach so gekauft hat, die man halt schnell machen kann, äh, in Ofen halt reinhaut. Es ist tatsächlich, ähm, Flammkuchen. <laughs> Ich hab ich habe in meinem Leben- bis vor 'nem Jahr- noch nie Flammkuchen probiert gehabt beziehungsweise gegessen gehabt und dachte mir so: „Es es da das kann doch nicht schmecken. Das ist doch eigentlich einfach nur Pizza mit irgendwie Crème Fraîche drauf, und das das hört sich schon so richtig komisch an.“ Ja. Und ne, dann, äh, meinte sie so: „Ist mir jetzt egal, was du sagst. Ich finde, das schmeckt geil, ich kaufe jetzt 2 Stück davon, und dann machen wir uns beide jetzt gleich einen.“ Und ich so: „Okay, wenn's sein muss.“
Mhm. Ja. Oh. Flammkuchen! Mhm. Ja. Soll das dann Kuchen sein? Ja. Mhm. <laughs> Konsequent, konsequent. Man kann ja auch verschiedene Flammkuchen essen, ne? Mit verschiedenen Belägen.
Mhm. Und und, äh, sie hat halt Elsässer Art gekauft gehabt, und da sind ja auch Zwiebeln drauf. Und ich bin zum Beispiel auch so 'ne, äh, Person, die jetzt sagt: „Okay, ich mag Zwiebeln auf Pizzen überhaupt nicht. Es fühlt sich falsch an, das dann zu essen.“, und
Was ist das? Ja. Ah, okay, du hast das so mit Pizza assoziiert, ja.

Also, ich bin, was Eis angeht, tatsächlich schon 'n bisschen experimentierfreudig, weil's halt einfach Eis ist, äh. Aber, ähm, tatsächlich ist es bei Eis eher so, dass ich mich dann auch nur auf Sorten jetzt, ähm, ja, fixiere, die ich auch kenne, also die ich, äh, von irgendwo anders geschmacklich kenne. Also, ich würde jetzt zum Beispiel kein Dubai-Eis probieren, einfach aus dem Grund, weil ich hab schon viele Dubai-Produkte probiert, und ich verstehe diesen Trend dahinter nicht. Es schmeckt für mich überhaupt nicht, nein.
<giggles> Spaghetti-Eis. Ja. Mhm. Ah ja, dann bist du da nicht so nicht so trendanfällig für und sagst: „Okay, alle probieren jetzt zum Beispiel diesen, wie heißt der, Bubble-Tea oder so, das muss ich jetzt nicht probieren.“
Genau. D du musst dir da vorstellen, ich habe, äh, was Dubai-Produkte angeht ich hab 'n Dubai-Croissant gegessen und ein, äh, und als getrunken hab ich, äh, 'ne Dubai-Müllermilch, und das hat mir schon gereicht für die Dubai-Sachen. Ja,, <giggles> So was gibt es.
Ach wirklich? 'Ne Dubai-Müllermilch? Sowas gibt's? Im im Einkaufsladen? Und und 'n Dubai-Croissant gab es so bei der handelsüblichen Bäckerei oder war das so 'ne östliche?
Ja. Äh, ne, äh, bei dem, ähm, Rewe-Bäcker tatsächlich.
Ach wow, das das hat ja das ist ja aber ich meine, das zeigt ja auch, dass du irgendwie d auf jeden Fall offen gegenüber neuen Produkten bist. <laughs>
Ja, das schon irgendwie, da da hast du recht. Aber, ne, das ist das ist so 'ne Sache, die
Sagst du dir, irgendwann ist auch Schluss da, <laughs> wenn wenn das nur noch so 'n also wenn es vielleicht auch unbegründet ist oder wenn es nur 'n Hype ist, dass du vielleicht sagst: „Ich probier wirklich was, wenn mir das Freunde empfehlen oder wenn ich auch weiß, dass es gut ist“, so eher?
Genau, dann d

Hm, tatsächlich ja, weil ich ich gebe tatsächlich nicht so viel auf Hypes, also auch jetzt nicht nur im Essen, sondern auch zum Beispiel bei Serien oder so. Man manchmal sind ja manche Serien super hart gehyped und dann sitze ich da, gucke mir die ersten 3 Folgen an und denke mir so: „Okay, warum ist das jetzt so gehyped?“ Ich find's irgendwie nicht so spannend. Deswegen, äh, ge gebe ich da meist nicht so viel drauf, was andere Leute s äh, also wenn jetzt viele, viele andere Leute das sagen.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja, gut. Mhm. Ja, gute guter Vergleich eigentlich. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel auch so 'ne Werbung kommt wie früher immer, so mit Kellogg's oder irgendwas, dann lässt sich das auch eher kalt oder bist du dann doch mal so, dass du denkst: „Okay, muss jetzt doch mal irgendwie den weißen Kinderbueno aus der Werbung probieren“ oder sowas?
Mhm. Also wenn wenn da so 'ne Seitenbacher-Müsli kommt, also so Seitenbacher-Müsli-Werbung, dann definitiv nein. Aber, äh, ähm, ne, wenn wenn da jetzt so 'ne Werbung kommt, wie zum Beispiel irgendwas von Kindern, wenn's was Neues gibt. Ich gucke es mir vielleicht an. Wenn's jetzt nicht zu teuer ist, kaufe ich mir das mal. Zum Beispiel, äh, vor 'nem Jahr kam ja auch diese Kinder Cards oder so was raus, aber da habe ich mir so gedacht: „Ne, da ist ja voll wenig drin, das kostet viel zu viel.“ Da bleibe ich, glaube ich, wenn ich Kinder habe mhm, wenn ich da Kinderprodukte kaufe, bleibe ich, glaube ich, beim Bueno oder bei den Kinderriegeln und das reicht. <giggles>
<giggles> Dann nein, ja. Mhm. Stimmt, ja. Ja, vielleicht wirklich nur Hype, ne? Dann in dem Sinne. Ja, ja, oder diese Energydrinks von irgendwelchen Rappern oder was auch immer das ist, ne? Wo man so denkt, okay
Die habe ich tatsächlich schon mal probiert jetzt, wo du's, äh, anschneidest, aber ich finde, die schmecken alle nicht. Die sind alle viel zu süß. Es es gibt Energydrinks, die gut schmecken, aber diese Neuartigen, die da so extrem gehyped werden, ich glaube, die werden wirklich nur gehyped, weil's Influencer sind.
Ja? Not worth the hype, ne. Mhm. Ja, das ist aber eigentlich auch spannend, oder? Was da alles so mit reinspielt, was man Neues ausprobiert, aber da scheinst du ja dann ganz gut gewappnet zu sein. Und hast du das auch so gehabt, dass du irgendwie mal im Ausland warst oder in anderen Regionen, was weiß ich, im Schwabenland, Thüringen oder keine Ahnung, da kann man so 'n neues Gericht wie so Thüringer Klöße oder im Ausland irgendwas, wo alle mal was du noch nicht gekannt hast? Also, bist du dann da auch so offen, das zu probieren, oder bist du dann doch so, dass du da lieber wohin gehst, ähm, was du vielleicht schon kennst?
Mhm. Mhm. Hm, doch, ich bin da tatsächlich schon offen. Was ich zum Beispiel in Österreich in 'nem Restaurant gefunden habe, ich hab's tatsächlich nur bestellt, weil es für mich irgendwie sehr dubios klang, war tatsächlich, ich weiß nicht, ob du's kennst, Mohnnudeln.
Mhm. Oh. <giggles>

Hm. Also wenn ich so ’n Bild habe, wo ich mir so denken könnte, was es im Groben vielleicht ist, dann eher weniger. Aber wenn wenn das jetzt irgend 'ne Sache ist, die zum Beispiel vom Namen her irgendwie überhaupt keinen Sinn ergibt, oder weil’s irgendwie 'n italienischer Name oder sonst irgendwas ist, ne, dann frage ich natürlich nach, weil s ich ich will ja nicht irgendwas haben, wo ich dann sage: „Okay, ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich bestelle.“ Am Ende kriege ich irgend ’n 'n Fischgericht, was ich überhaupt nicht mag oder so. Ne, dann lieber nachfragen.
Mhm. Ja. Mhm. Ja. Stimmt. Stimmt. Stimmt, gerade weil so in äh, internationalen Namen, da klingen ja weiß man dann ja nicht, ob das jetzt 'ne Pasta-Sorte ist oder Sardellen oder so was, ne? Aber Mohnnudeln, das ist, äh, auf jeden Fall richtig cool. Also, es klingt super lecker und das klingt doch wirklich nach was ja. Was man nicht verpassen darf irgendwie so, also wo man sich vielleicht auch 'ne Chance genommen hätte, wenn man das nicht probiert hätte, ne?
Richtig. <laughs> Kann ich auf jeden Fall empfehlen, wenn du mal in Österreich bist. Mhm. Richtig.
<giggles> Richtig richtig cool. Und, ähm, hattest du das auch schon mal, dass du vielleicht bei Freunden oder Familienfeiern zu Besuch warst und die haben dann irgendwas gekocht und du mochtest es eigentlich gar nicht? Also war was so was ganz anderes?
Oh, ne. Als ich es gar nicht mochte? Ja, doch tatsä <chuckles> Es ist es ist tatsächlich eine Sache, ähm. Wir waren tatsächlich, äh, bei meiner Ex mal, ähm, bei ihren Großeltern zu Besuch, und die haben tatsächlich so, ähm, Burritos, also Burritos zum Selbermachen getan oder gemacht, eher gesagt. Und die Basis von den Burrito, also was du da als Erstes in der Soße reingetan hast, die hat mir überhaupt nicht geschmeckt. Das bedeutet, äh, ich habe den ersten Burrito mit der Soße gemacht, war so voll happy, weil Burrito kannst du halt deine eigenen Sachen reintun und denkst dir so: „Schmeckt gut.“ Beiße ich so rein. Ich denke mir so: „Ach du Scheiße, was ist das denn?“ Jeder um mich herum isst das so, denkt sich so: „Boah, geil, schmeckt richtig gut.“ Ich sitze da so, denke mir so: „Oh nein, jetzt muss ich das so Happen für Happen essen.“ <chuckles> Ja.
Mhm. Mhm. Oh. Klingt gut, mhm. Mhm. Oh. Oh. Ja. Ja. Oh no. Ja. Haben das Hat hat's hat man dir das dann angesehen, oder wie hast du das dann damit wie hast du das dann geregelt? <chuckles>
Ich hab’s tatsächlich aufgegessen, einfach aus Respekt, aber es war nicht unbedingt so lecker für mich. <chuckles>
Oh. Oh. Hast du <chuckles> noch versucht, das Beste draus zu machen, aber ka das kann natürlich mal vorkommen, wenn man nicht weiß, was da drin war, ne? Aber vielen Dank, dass du darüber mal erzählt hast, wie wie du so mit neuen Gerichten noch umgehst. Mega spannend.
Richtig, richtig. <chuckles> Ja, gerne doch, hat mich gefreut. Danke fürs Stellen der Frage. <chuckles>